Ayan. Siyempre parang mahalaga din yun eh. Hindi lang parang, talagang mahalaga yun. Kasi nga parang nadi-distract yung pag-aaral ng mga estudyante. So siyempre kailangan pa rin ipagpatuloy. So ngayon dahil meron ng teknolohiya, isinasagawa na yung online class instead na may makeup class tuwing Sabado.
Ah. Mm. Oo. Mm. Oo, kasi ang sa akin, ah, kung may makeup class ang mangyayari iisa lang araw yung pahinga ng estudyante. Tapos ano pa siyempre stress ka sa eskuwelahan di ba? Tapos dagdag ano pa dagdag gastos pa para sa magulang. Kasi ano pa pupunta pa sa paaralan, dagdag baon, o pamasahe, di ba?
Mhm. Mm. Oo. Tama. Tama kayo diyan.
Mm, isa yun sa hamon na hinaharap ng sistema ng edukasyon natin ngayon. Eh, pa ano matanong ko lang, ikaw ba naabutan mo ba yung K-12?
Mm. Totoo. Mm.
Hmm.
Naabutan ko yan. Kayo po ba?
Ay hindi na. Eh, yung kapatid ko naabutan siya.
Ah, okey okey. Mm.
Tapos sabi ko, parang ang hirap naman niyan. Kasi ano eh ang gulo ng, klase niya, na ano. Mu mula nung ano nagdagdag ng K-12 parang mas tumagal yung iaano niya yung ipapasok niya pa sa eskwelahan. Hindi tulad nung panahon ko na ano na walang K-12 after high school, college ka na kaagad. Tapos maka 4 years ka lang makapagtapos ka ng 4 years okey na di ba? 2 years or 4 year course.
Hmm. Mm. Totoo. Mm. Oo. Tama, maaga kang makakapagtrabaho.
Oo, hindi tulad ngayon na ang hahanapin ng mga kumpanya ano ah, college graduate ganon. Eh ilan tapos nakalagay.
Hmm. Tama.
Sab tu sabihin natin tulad ko na aplikante sa bureau of fire protection ganun. Ang nangyari hindi nila in-adjust din yung age limit na, ano 30. Eh, nasa isip ko paano kong yung mga naabutan ng K to twelve and then maka makaka-graduate sila twenty-two, twenty-three ganun. Or sabihin natin worse is 24, 25, so ilang ilang taon na lang sila mag-apply eh yung gastusin pa siyempre pag-iipunan mo yun di ba?
Mhm. Mm. Mm. Mhm. Oo. Tama. Mm.